ใช่เลยค่ะ เอ่อ หมวกเนี่ยก็คิดเหมือนคุณบ้านเลยค่ะ ดังนั้นเนี่ย หมวกรู้สึกว่าเนาะ การพูดคุยกับครอบครัวเนี่ยก็เป็นสิ่งดี ๆ ที่ เรา ไม่ควรมองข้ามเลยค่ะ โอ้โฮ ใช่ ยังไงวันนี้ก็คือพอได้มาพูดถึงประเด็นนี้เนาะ กับคุณบ้านเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่า เห็นความสำคัญของครอบครัวขึ้นแบบเยอะมาก ๆ เลยค่ะ
ค่ะ ใช่ ๆ เราไม่ควรมองข้าม ค่ะ ใช่ เรา เห็นความสำคัญจริง ๆ
ใช่ ยังไงก็คือวันนี้ก็ขอบคุณ คุณบ้านมาก ๆ เลยนะคะ ก็ อืม
เป็น เซฟโซน อุ๊ย ขอบคุณคุณหมวกมาก ๆ เลยค่ะ ที่ มา พูดถึงครอบครัวมีความสำคัญอย่างไรเนาะ เพราะสำคัญจริง ๆ ค่ะ
ค่ะ อืม ใช่เลยค่ะ ยังไงวันนี้ก็คือขอบคุณคุณบ้าน แล้วก็สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ